أغلب الناس كده ما بتحبش إن هي تطلب المساعدة، عشان مثلًا بيحسوا بإحساس كده بالضعف مثلًا أو إن هُم مكسوفين يطلبوا المساعد فعايزاكِ تحكي لي بقى حاجة علِّمتِك إن أنتِ تطلبي المساعدة من غير ما تحسي الإحساس ده؟
إمم. بُصّي، يمكن أنا لمّا اتربيت يعني في بيت ك اللي هو أنتِ لازم تعتمدي على نَفْسِك، ما تطلبيش المساعدة من حد، الحاجة اللي أنتِ تعرفي تعمليها اعمليها، وكأن إحساس اللي هو المساعدة إن أنتِ تطلبي حاجة من حد، ده في تعبير ضمني كده زي ما أنتِ قُلتِ بالضبط، إن أنا مش هاقدر أعمل الحاجة، دي فآمم أنا غير مكتملة زي ما بيقولوا يعني. يمكن الموضوع كتر أوي لمّا اتجوزت وخلِفت، وحسي لأن دايمًا ال آمم المجتمع كده بيحط ضغوط على الأم، إن هي لازم تبقى عارفة كُلّ حاجة آمم م أومال أُم إزاي؟! أبسط كلمة بتتقال لِك: "أومال أُم إزاي؟!" اللي هو إيه، <tsk> أنتِ جيتِ أُم كده
إمم. إمم. ليه بقى؟ إمم. آه. أيوه، ده غيرِك معاه 5 ومربّيهم أنتِ م أنتِ مالِك؟
بالضبط، نَفْس الفكرة: "واحد بس وملوّدِك، أومال بقى اللي معاه مش عارف إيه، ما إحنا زمان كنا مش عارفة بنغسل ونكنس." ب بس دي طاقات، يعني فاهمة، فغصبٍ عني حتى لو أنا مثلًا عايزة حد يساعدني، عايزة حد يعمل لي حاجة، طاقتي خلصت، ما باقدرش أتكلم لإن باخاف من ال الن الكلام والضغط وال واللي ممكن يتقال لي أو اللي ممكن يجرحني.
أيوه. أيوه. إمم. إمم. أيوه.